อยากฟังจังเลยค่ะว่า สำหรับตัวคุณเองเนี่ยนะคะ มีวิธีในการเตรียมตัวก่อนนอน โดยที่ไม่เล่นมือถือบ้างหรือเปล่าอะคะ?
อืม จริง ๆ แล้วอะครับ ต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่แล้วตอนเนี้ย อือ เป็นคำถามที่ดี แล้วก็เหมาะเจาะกับช่วงเวลานี้มาก ๆ ของผมเลย เพราะว่าผมก็พยายามที่จะปรับลดการใช้มือถือก่อนนอนลงไปด้วยเหมือนกัน ซึ่งก็มีแผนการที่ วาง อะไรเรียบร้อยเลย โดยผมอะครับ จะให้เวลาตัวเองเนี่ย บอกไปเลยว่าเราจะเล่นได้ถึงแค่ช่วงนี้ แล้วเราก็จะเตรียมตัวเข้านอนแล้ว อย่างเช่น ของผมตอนเนี้ยครับ แผนเนี่ยจะเป็นว่าถึง 23:00 ผมจะหยุด ไม่ ไม่ไปจับ ใช่ ไม่ไปจับมือถือ ไม่ไปอะไรแล้ว ถ้ามันมีแจ้งเตือนมา โอเค เดี๋ยวค่อยไปดู แต่ถ้าไม่มีอะไร ก็คือจะไม่จับเลย แล้วเนี่ยพอสักช่วงประมาณ ผมจะตั้งไว้ว่าเที่ยงคืน หรือไม่เกิน 1:00 อันเนี้ย คือเราต้องนอนได้แล้ว ก็จะหากิจกรรมอย่างอื่นทำ โดยการที่ก่อนแรกเลยอะครับ ผมอะจะไปต้มน้ำอุ่นมาดื่มก่อน อ สัก 1 แก้วหนึ่ง เอามา ใช่ครับ การดื่มน้ำอุ่นก่อนนอน มันจะทำให้ร่างกายเราอะครับ อบอุ่น แล้ว ก็ สบายตัว ผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้า ความเครียดของเรามาทั้งวันแล้ว มันเหมือนกับว่ามันเป็นอุณหภูมิของร่างกายอะครับ พอเราดื่มเข้าไป มันก็เหมือนกับทำให้ร่างกายเราผ่อนคลาย ช ด้วยได้อีกทางหนึ่ง อันเนี้ยผมก็เลยจะมีแบบว่าไปต้มน้ำอุ่นหน่อยนิดหนึ่ง เอามาสัก 1 แก้ว แล้วก็เอามาจิบ ในระหว่างที่ผมเนี่ยอ่านหนังสือ ผมจะมีการแบบว่าไม่เล่นมือ ถือ เปลี่ยนกิจวัตรแทน เป็นการอ่านหนังสือแทนครับ ก็จะมีน้ำอยู่ข้าง ๆ ด้วย ใช่ จะ มีข้าง ๆ ด้วย แล้วก็เอาหนังสือมาด้วย อะไรแบบเนี้ยครับ
ยังไงคะ? อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ โอ้ มีแผนการ ค่ะ อืม อ ดีมาก ค่ะ โอ้โฮ คุณต้มน้ำอุ่นเลยเหรอ? ต้มน้ำอุ่นมาทำอะไร? อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม โอ้โฮ อันนี้แบบสุดยอด ค่ะ โอ๊ย แสดงว่า